ممكن تقول لي ايه اللي بيخلي شخصية أيقونية تبقى صاحبة مكانة مميزة كده وفريدة عبر الزمن؟
آه ده ي اللي يعني لأ بيبقى عليها دور كبير في شخصيّات أيقونية فعلًا إحنا يعني آآ، ما ما نعرفش آآ، أو ما عاشرناهاش بس هي بقت أيقونة عبر الزمن، يعني مثلًا كل الشخصيّات آه، كل الشخصين آه، كل الشخصيّات الف ال الفرعونية آآ دِيَّة وأحمس هي هي شخصيّات أيقونية توت عنخ آمون شخصيّة أيقونية، بس إحنا في نفس الوقت يعني ماعِشناش أو ما عرفناش تفاصيل حياتها، يعني إ إحنا عرفنا مثلًا توت عنخ آمون من مقبرته بقى ال القناع بتاعه بقى أغلى حاجة موجودة على وجه الأرض. آآ، أ آه آآ ده بقى يعني م م من خلال ال الفن بتاع ال ال ال ال القدماء المصريين وال و وبراعتهم في أسلوب نقل الثقافة بتاعتهم والحياة المعيشية بتاعتهم هو اللي خلى الحياة دي نفسها أيقونة، أنا باتكلّم علي الحياة عمومًا.
إمم. حلو جدًا آه، أذكر لي أمثلة يعني يا ريت، آه. تمام. حقيقي آه. إمم. أيوه. أيوه. تمام.
فطبعًا ودي أيقونة بقى أيقونة عالميّة، امم.
طب يعني تصنيفك آه، آه، طب ت يعني تصنيفك برضو بس معلش قبل ما نكمل الكلام ال ال الفكرة ال الأيقونية عامةً آآ، امتى نشاور على شخصٍ ما أو كده ونقول إنّ هو ده ده شخص iconic أو حاجة إن هو خلاص إنّه هو ده يعني يمثل الأيقونة للجيل دَوَّة مثلًا أو آآ، أو هو بقى خلاص يعني يتطور حتّى كمان من أيقونة إن هو يبقى رمز معبر عن عن فكرة أو عن ثقافة أو عن حقبة زمنيّة معيّنة. إيه الصفات اللي شايف إنّها ممكن تبقى موجودة فيه، أو لو عشان برضو عشان المثال بتاع توت عنخ أمون مثلًا، إيه الصفات في الحاجات اللي حواليه اللي ممكن ت تزُقه وتخليه يبقى حاجة فريدة أو حاجة مميّزة يعني؟
امم. آه. إمم. آآ، ال حاجة زي توت عنخ آمون لو خدناها هي اللي خلّاها أيقونة هي الأسطورة، الأسطورة نَفسها هي اللي خلّته الأيقونة، والكلام والجدل حواليها، وإن العُلماء قعدوا يدوّروا على المقبرة دي عارفين إن في مقبرة، وعارفين كذا، وبيعملوا الدراسات وبيعملوا أعمال الحفر، فهي ده اللي جعل منّه أيقونة، الاكتشاف نَفسه هو اللي خلّى توت عنخ آمون أيقونة. ده من ناحية من ناحية ال ال ال ال الحاجة الجمالية، أو المعمار، أو الأسطورة، أو الكلام ده كلّه، لكن من ناحية الشخص إزاي يبقى أيقونة، أعتقد إن الحدث اللي بيوجَد فيه الشخص دوَّة أو الفكر أو العمل، أو ال ال الميديا اللي مصاحباه هي دي اللي بتخلّيه أيقونة.
تمام. آه. إمم. آه، تمام. امم. إمم، تمام، يعني الإعلام نَفسه مثلًا، آآ تركيز، آه تَسليط الإعلام مثلًا، الصحافة، الحاجات اللي زي دي هي برضه ممكن تختار أمثلة تبقى شوية يعني أيقونية؟
آآ، يعني مثلًا أ آه د بالضبط. والعمل، آه طبعًا، وال ده في العصر الحديث، لكن أنا باتكلِّم مثلًا حتى في العصور اللي هي مثلًا ما قبل ظهور الراديو والكلام ده، كان في شخصيات أيقونية، وبتتكلِّم طبعًا عن الثقافة العربية، والمصرية كان في شخصية ك شخصيات أيقونية جدًا، آآ، محمد علي باشا، أول ما مثلًا أقول كلمة محمد علي باشا، الناس تفتكر آآ، ال العظمة والأُبَّهة، و و وهو اللي بنى مصر الحديثة وكذا، فهو شخصية أيقونية ما كانش في و الراديو ساعتها، آآ، جمال الدين الأفغاني، وتجديد الفكر و آآ، رفاعة الطهطاوي، و وحر وحركة التنوير الحديثة والترجمة، الإمام محمد عبده، إن الحِقبة ديَّة كلّها بتَحمل شخص شخصيات أيقون عُمَر مكرم، الع الش ال الحِقبة ديَّة فعلًا بتَحمل شخصيات بقِت أيقونات، في كُلّ واحد في مجاله، إمم.
آه، آه، إمم، تمام. تمام. أيوه. إمم، إمم. أيوه. أيوه. امم. أيوه. طَب آآ، إحنا بس إحنا بس يعني آه، معلش، معلش برضه بخصوص ال النقطة ديَّة، هو مين اللي ممكن نعوِّل عليه، أو نقدر نقول إن هو مُتحكِّم في فكرة إن هو تحديد هل الشخص دوَّة أيقوني والَّا لأ؟ يعني الموضوع برضه في الآخر خاضع لإيه؟
ال لأ العمل هو اللي بيفرض نفْسه، عمل الشخص أو تطويره في مجال معيّن، هو اللي بيفرض نفْسه في هذا المجال، وهو بيبقى أيقونة مثلًا في الع في العمل دوّة، آآ آينشتاين أيقونة الفيزيا، لأنه عمله هو ال ال اللي خلّاه اكتشافاته ونظرياته ونظرية النسبية العامة والنس النسبية الخاصة، هي اللي فرضت إن هو يبقى أيقونة في عالم الفيزيا.
إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. أيوه، طب آه.
كمثال، آآ وبرضو، إن هو ياخذ جايزة من أقوى الجوايز في العالم، أو الجايزة الأولى في العالم جايزة نوبل، في عن نظريته النسبية الخاصة ده دي حاجة برضه ب ب بت بتتوّج إن هو أيقونة، خلاص أنا بأو باخلّيه أيقونة عالمية.
أيوه، طب بس، يعني برضو يعني ردًا بقى على ادعاءات الناس في ال ب بخصوص النقطة ديّة، آآ في ناس كتير شايفة إن أحيانًا الإعلام أو الصحافة بالذات بقى في العصور اللي إحنا بنتكلّم فيها، آآ في وقت محمد علي، في وقت أينشتاين، ال الفترة اللي هي يعني ال فترة التطوّر الصناعي عامةً أو الثورة الصناعية، قبلها بشوية وبعدها بشوية، في ناس كانت شايفة إن ال الإعلام والصحافة أحيانًا هُم اللي بيوجّهوا طاقتهم ويوجّهوا مادياتهم وكده، في إبراز شخصية معيّنة، بحيث إن هي تبقى شخصية أيقونية
إمم. تمام. آآ بيلمّعوه يعني، يبقى حاجة أيقونية؟
بالضبط عشان خدمة أفكار معيّنة مثلًا، آآ أو خدمة آآ، يعني حاجة اجتماعية معيّنة هُم عاوزين يوصلوا ليها، إيه ردك على ال على ال على النقطة ديّة يعني؟ اتف
آه. فاهمك أ هو الموضوع أعتقد إن الحاجة اللي زَي كده ما بتبقاش دايمة. الشخصية الأيقونية آآ، بتبقى أيقونية لما بتفرض فعلًا نفْسها، لكن حاجات اللي هي تلميع الصحافة والكلام ده كله، بتحصل نوع من أنواع بتبقى موجة كده آآ، آآ، بسيطة بس الشخص ده فعلًا في يوم من الأيام هيتكشف يعني ما فيش حاجة آآ، هتخليه يستمر ما دام هو ال الجدل حواليه أو الكلام ده كله هيزيد إن هو فعلًا آآ، م م م م لا يليق بالمكانة اللي الصحافة أدتها له، فهياخد فترة وهيضيع ف وأكم من الشخصيات حصل معاها مثلًا حاجات زَي كده، لكن الشخصية الأيقونية فعلًا تستحق لقب أيقونية عشان هي فعلًا برعت في المجال بتاعها، قدّمت جديد في المجال بتاعها، قدمت فكر جديد، قدمت طرق جديدة. وده اللي فرَض نفسْه.
آه. آه. آه. أيوه. حلو. أكيد عندك حق. طيب بغض النظر بقى عن يعني إحنا اتكلمنا عن مثال اللي هو بتاع توت عنخ آمون مثلًا وقلنا إن ال ال القوة الفراعنة مثلًا حواليه أو ال ال الجدل اللي كان داير آه، الأسطورة طبعًا أو الجدل اللي كان داير حوالين اكتشاف المقبرة بتاعته، والتمثال الذهبي العظيم طبعًا أتقل ف أتقل يعني آآ، شيء مصنوع من الذهب آه، قطع زَي آه منحوت على على يعني على وجه الأرض يعني طبعًا آآ، أرقام قياسية دي يعني بما يعني لا يَترك مجال للشك إن هو آآ، خلاص هو أيقونة لل ل للفراعنة أو لل للزمن الفرعوني عامةً يعني. لكن خلينا ناخد بقى أمثلة ممكن مثلًا لأشخاص ذكرت لي مثلًا مثال مثلًا زَي أم كلثوم، ذكرت لي مثال زَي جمال الدين الأفغاني، رفاعة الطهطاوي ال ال الناس ديّة آه، الأعمال بتاعتها كانت طبعًا ممتازة وكل حاجة، إيه برضو اللي خل يعني في ناس تانية حواليهم كان عندهم أعمال ويمكن كانت أعمال أكبر منهم إشمعنى دول اللي بقوا بقوا أيقونات؟
والأسطورة، آه. قطع ذهبية منحوتة، آه، آه، آه. ده حقيقي. آه. إمم. آآ، أعتقد بقى ده في تدَخّل شوية آآ، مش هاقول حظ بس عايز أقول إن هم لم يثابروا في المجال بتاعهم، إن الفكر بتاعهم فعلًا آآ، ي ي يفرِض نَفْسه على الساحة، وواحدة زي أم كلثوم قعدِت 10 سنين ن آه بت آآ، يعني خدِت الموضوع بِتَعَب جدًا، وبِصَبر جدًا، وكان حواليها ناس بتدعمها والناس دول برضه كانت طبقاتهم آآ، مش مش طبقات عُليَا يعني كانت طبقات دُنيَا جدًا، وفي نَفْس الوقت طلْعوا مع بعض سِلّمَة، سِلّمَة آآ آآ، في تَعْب 10 سنين مع أم كلثوم لحد مالن وصوتها وَصَل للناس، فالموضوع محتاج مثابرة، الموضوع مش مش قليل، إن هي تاخد في الآخر خالص لقب سيدة الغناء العربي، هي ما فيش ها ما فيش حَدّ طلع للقب دوَّة، هي سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم خلاص، هي ما مال ما فيش حَدّ، ده أنا أعتقد إن هو نتيجة التَعَب وجُهد وسهر، و ومذاكرة و وتلْقين، و ومعرفة لغات وحاجات كتير جدًا.
إمم. أيوه. أيوه. أيوه. امم. طب هل هل برضو يعني آآ، برضو وأنا وأنا باحاول أتكلّم من منظور برضو ال يعني اللي هو إيه آآ، منظور ال ال الناس اللي ممكن تكون ب بتسأل أو بت يعني ب بتحاول تفهم تفهم الموضوع ده، ال مثلًا أمثلة برضو زي مثال ما زي مع زي ما أنت قلت مثلًا أم كلثوم وكده. هل يعني أم كلثوم هي يعني تكليل نقدر نقول نتيجة ل أبيات شعر قويّة، لملحن ممتاز، لتوزيع مثلًا موسيقى آآ، عالمي آآ، هل مثلًا من من الظلم إن إن شخص واحد هو اللي يحظى بالأيقونية في ال ب بالتجميعة الكبيرة دي عشان هو كان جزء من المنظومة في الآخر؟
آه. لأ هو طبعًا يعني أ إحنا لو اتكلمنا على مثال أم كلثوم ك أم كلثوم ما برعتش لوحدها، أم كلثوم وراها فريق كبير جدًا. طبعًا تم اختياره وتم يعني اتبدل كذا مرّة وكذا وكذا، لحد ما استقرت على الشكل النهائي اللي بيظهر فيه تابلو أم كلثوم. التابلو اللي أنت بتشوفه دلوقتي طبعًا آآ، في ال في التليفزيون أو في ال أو في الكلام ده كلّه دلوقتي طبعًا الحفلات في يعني 30% بس من الحفلات همّ المسجلة. التابلو دَوَّة لا كان وراه شغل كبير، وراه مبدعين، وراه تغييرات حصلت كتير لحد ما يوصل الشكل النهائي اللي ظهر عليه في الآخر. أم كلثوم لوحدها
آه. أيوه. امم. تمام. آه. إمم. ما هو ده ده القصد بقى، ده القصد، هي هي هي أم كلثوم هي اللي حظت ممكن بالآخر بالصورة الأيقونية. بس ما حدش في الآخر فاكر الناس ال فاكر الناس اللي وراها، ما حدش يمكن فاكر كل يعني مثلًا إحنا لو لو شفنا مثلًا آآ، طفل صغيّر وسألناه تعرف أم كلثوم؟ هيقول لك آه أعرفها، لكن أقول له مثلًا تعرف بليغ حمدي؟ هيقول لك لأ. تعرف أحمد شوقي؟ آه ولا أحمد أ بالضبط ولا اللي كاتب الأبيات أحمد شوقي، إبراهيم ناجي، الناس دي كلها ما حظتش بنفس ال آه
آه طبعًا. آه. ما يعرفش بليغ ولا القصبجي ولا السنباطي ولا الناس دي كلّها، آه، آه. بالضبط. عشان الصورة الأخرانية الصورة الأخرانية اللي بتوصل للمشاهد هو ال ال النجم هو ال ال ال المبتغى من العمل الفني. أم كلثوم بتظهر هي بصوتها بالستايل بتاعها بالمنديل آآ بال آآ بال بالألماظ اللي كانت بتلبسه مثلًا. الهلال دَوَّة وده شكل بتسريحة شعرها، بالنضارة. ده الإستايل النهائي لأم كلثوم. هو ده ال اللي ارتبط مع البني آدم. ممكن الناس اللي وراها تتغيّر، طب ما هي غنت بعد ما القصبجي الملحن وراها مات أو اللي اللي كان ماسك العود وراها اللي هو ال القصبجي مات. ط طيّب آه ظهرت بعديه كمان لمدة 8، 9 سنين عملت إيه؟ برضو آآ يعني اب مشي الموضوع في بدائل وراها، لكن لمّا أم كلثوم من نفسها لمّا اتوفت ما فيش بديل بقى، أنت متعوّد على الصورة النهائية، لكن متعوّد على النجم الفنّان، لكن مش متعوّد على اللي عمل له ال قصّة الشعر أنت ما تعرفهوش.
امم. أيوه. امم. امم. امم. أيوه. امم. ايوه. أيوه. أيوه. أيوه. اهم. أيوه. أيوه. امم. طب هل آه، هل هل المقصود كده بقى من آه، هل المقصود من كلامك بقى كده إن ال لقب أيقونة ده إحنا ب بنقول عن الشخص إن هو أيقوني، بحيث إن هو مع تغيّر العوامل وتغيّر الظروف أو تغيّر الملحنين مثلًا لو بنتكلّم على أم كلثوم بتظ تقدر في الآخر تظهر بنفس الصورة ال الفنّانة النجمة ال اللي صوتها مبهر في كل مرّة حتّى لو بتقرأ ورق جورنان، هي بت لو قرأت ورق جورنان، مقالة في الجورنان هتقرأه برضو هتغنيه بشكل حلو جدًا صح كده؟ دة القصد، آه.
يعني في حاجات كتير. امم. آه. طبعًا، طبعًا، وبشكل احترافي وهي عارفة هي بتعمل إي إيه كويّس جدًا. ووراها الفريق بقى اللي هو اللي همّ بيسموه اللي هو ال اللي ورا الستار هو ده مساهم في أم كلثوم جدًا.
أيوه. أيوه. أيوه، لكن لا ي تظل برضه آه، هي أيقونة لأنها أيقونة فريدة بنفسها بغض النظر عن ال آه، عن اللي كان موجود وراها يعني أو ب ب بيساعدها أو ما بيساعدهاش يعني صح كده؟ آه طيب هل إحنا ال ال ال ال ال الناس الأيقونية ديّة عامةً آآ، <tsk> آآ هل يعني م معاملتهم <tsk> شوية أحيانًا في ناس بتيجي تنتقدهم انتقادات شوية انتقادات لاذعة آآ، وف على الف على الناحية الأخرى مثلًا بيبقى في فريق من الناس شايف إن الأيقونات دول هم غير قابلين للنقد. إ إزاي إزاي شايف إن ال شايف الموضوع دوّة يعني يعني آآ مناقشة الناس المفروض تبقى إزاي في ال في بخصوص حاجة زي كده؟
بالضبط، بالضبط. بالضبط، امم. آه. امم. آه. أنا شايف تمام بُص، أ أنا شايف عمومًا حياة أي بني آدم آآ مشهور دي بتبقى حياته نسبيًا آآ، بتبقى صعبة شوية ليه؟ بيبقى قدر الخصوصية عنده بيبقى غير قابل للقياس. ما أقدرش أقول أنا آآ حياتي الخاصة أنا خاصة في الحتة دي بس لأ المشهور ضريبته إن هو خصوصيته مباحة شوية أو آآ آآ آآ آآ ح إ إ إجراءاته اللي بيعملها بتبقى مباحة فهي فعلًا فعلًا الناس ما بتفهم ما عندهاش الثقافة ديّة إن هي احترام صا آآ يعني خصوصية الفنان بنسبة آآ، يعني ي يح يحاول يح ي يعني يحاول يخلي الفنان بالنسبة له يحب فنُّه بس ما يحبش حياته الشخصية، ما تبقاش حياته الشخصية تبقى مشاع. دي طبعًا ثقافة عند الجمهور لسه لسه لم تكتمل، لما ي آه، فهي دي دي مشكلة أي فنان أو أي مشهور أو أي بني آدم أيقوني إن هو بندوَّر في حياته، وحياته الشخصية، واتجوز مين وطلق مين وأولاده فين و وخرج إمتى، فدي أمور كلها لأ أنا شايف إن دي بتبقى دي ضريبة الشهرة أو ضريبة آآ إن أنا أبقى إنسان أيقوني في ال في ال في التاريخ والناس تعتبرني من آآ مثلها الأعلى يع
اهم. تمام. إمم. أيوه. إمم. أيوه. اهم. أيوه. إمم. عامةً أنا مبسوط جدًا صراحةً من من وجهة نظرك ديّة، وشايف إن كان فيها كتير يعني من الحيادية، وأتمنى إن إحنا نتكلم تاني قريب إن شاء الله.
إن شاء الله، وأنا باشكرك شكرًا جزيلًا.